Ah ouais.
Ah, oui d'accord. Ouais donc, heu
Ouais. Histoire de histoire de l'art vraiment, tu imagines bien que
Bonne bibliothèque, ouais. <chuckles>
que bon. Elle a eu la tête bien à meu enfin, elle a la tête bien ameublée.
Ouais, je trouve ça trop fascinant. Je c'est hyper intéressant de parler avec des gens qui lisent beaucoup.
Et heu Oui. Oui oui. Heu c'est, heu, particulièrement quand ce sont des professeurs, ils ont l'habitude de parler, parler, parler, parler, parler parler. Parce que l'avantage, c'est que si tu es un peu introverti, tu peux passer un dîner ou pendant 3 heures, c'est pas toi qui parle, hein.
Ouais, ouais. Heu, ça, c'est bien. Et en plus, tu apprends des choses, intéressantes, la plupart du temps. <chuckles>
Exact. Voilà. Bon, tu as souvent du radotage un petit peu, mais c'est normal.
Ouais. <laughs> Tu m'étonnes! <laughs> J'avoue, pour remplir un peu. <laughs>
À partir d'un certain âge, heu, c'est mmh, <laughs> mais c'est mignon quand même! <chuckles> Mmh. Mouais. Non, mais j'ai eu la chance. Moi, souvent, je suis tombée sur plein de personnes comme ça dans ma vie. Avec des une super culture, de super philosophies, heu plein de plein plein de femmes.
Bah, prends on tombe souvent sur des sur des gens qui nous ressemblent, donc c'est que tu es un peu comme ça En tout cas, tu es tu es quand même tu es quand même ouverte à ça, donc heu
Oh non, non, non! Non, non, pas du tout. Tu tu me oh, non, mais mais, je leur arr je leur arrive pas à la Oui, oui, ouverte, mais ensuite, moi, j'ai pas la j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas le bagage de de ces personnes. Non, non, vraiment pas.

Et ça, ressemble beaucoup, à ce qui se passe dans ma tête, en permanence. C'est-à-dire que moi, souvent, heu, j'ai pas d'idées fixes sur les choses,
OK. Ouais, tu as plein de plein.
Même sur Astérix et Obélix, non plus. Et
D'idées fixes, dans le sens idée ou. <laughs>
<laughs> Pardon, pardon. <laughs>
En vrai ça c'était une trop bonne blague. Tu disais que tu étais que tu faisais des mauvaises blagues, celle-ci franchement, heu <laughs> en plus, tu l'as sortie en fait, tu l'as sortie de manière tellement fluide. <laughs> J'adore. <laughs>
Heu <laughs> <laughs> Je te jure que, elle elle <laughs> Heu, bon, ben, ouais, je pense que tu es la seule personne qui aime mes blagues, mais merci du coup. <chuckles>
Non, mais <laughs> j'adore. <laughs>
<laughs> Hem, et ouais, et ça en fait, ce que ça fait, c'est que, mmh, ça m'aide à m'accepter, telle que je suis, parce que souvent, je culpabilise de de pas savoir prendre position sur beaucoup sujets, de
<chuckles> Pourquoi, tu culpabilises?
Parce qu'en tant qu'humain, c'est ce qu'on te demande souvent, on te demande de te positionner, de trancher, et cetera. Moi moi j'ai beaucoup de mal.